Allora, le istituzioni, sul nostro territorio, sono pressoché assenti, su tutti i fronti, non solo nel campo del lavoro. Detto questo <chuckles>
<chuckles> Okay, partiamo da un diciamo, da un non non partiamo bene, ecco, dicia
Esatto, se poi entriamo nello specifico dell'ambito delle discipline del lavoro, sicuramente, non c'è attenzione a un discorso di salari, cioè, anche il famoso minimo garantito, di cui si parla tanto, è veramente un minimo ridicolo. Però, è anche vero che questo minimo al momento non c'è, quindi, è meglio partire da qualcosa e, cercare di fissarlo. Dall'altra parte, non c'è assolutamente un riconoscimento alla meritocrazia e alla produttività, per cui, io per quanto mi riguarda, toglierei il contratto il famoso contratto a tempo indeterminato, che tutti cercano, ma farei un contratto, per intenderci, tutti liberi professionisti, dove ti gestisci il tempo, ma devi essere in grado di garantirmi i risultati che uhm, insomma, ci accordiamo, e i risultati che io voglio per per quel lavoro che ti assegno. Poi tu ti puoi gestire, i il tempo.
Mh. Mh, mh, mh, mh. Okay. Mh. E ci accordiamo an e ci accordiamo anche sul compenso, inevitabilmente po Ah, okay ah, okay, okay.
Certo, ovviamente, ovviamente. Poi, ehm, diciamo che da lì, ovviamente, chi lavora meglio, e produce meglio, sicuramente ne ha dei benefit e dei riconoscimenti. Però il problema, è che nel nostro territorio, tra l'altro, se tu la ehm, magari sei un libero professionista, lavori molto bene e fai ottenere tutta una serie di risultati all'azienda, uhm, magari con minor tempo, vieni visto male dal classico dipendente a tempo indeterminato, che su 8 ore ne lavora 4 e ozia, ha trovato il suo angolino tr di tranquillità, e porta a casa il suo stipendio alla fine del mese. Quindi, sono veramente degli equilibri dove, il fatto che non ci siano, diciamo, delle regolamentazioni ben definite, ma che sia tutto in mano, magari, a pochi, e e che si guardano solo degli aspetti economici, fa sì che tutto il mercato del lavoro ne risenta. Di lavori ce ne sono tanti, il problema è che, ehm, non sono appunto regolamentati, tanti datori di lavoro ne approfittano, e ne approfittano ovviamente sui più deboli.
Mh. Ah, eh, beh! Chiar <chuckles> Portano portano a equivoci, cer Ne risenta, eh

Allora diciamo che l'azienda per cui lavoro mi fece una proposta su un determinato orario che io ho accettato, quindi io lavoro molto presto al mattino.
Ah okay, quindi comunque sì ha Ah, quindi comunque sì, hai un orario da rispettare chiaramente. E qu e questo
Sì, beh chiaramente con tu prendi degli accordi sul lavoro che devi svolgere, in questo caso va svolto in una determinata fascia oraria, per una parte. Poi ci sono delle cose che volendo potresti anche fare da remoto, da casa, in smart working, okay, e questo ti pone nella libertà degli altri di chiamarti quando tep ti pare, cioè quando pare a loro e piace. E questa cosa la ritengo veramente, mhmm, <tsk> brutta come comportamento, perché comunque si deve rispettare.
Ah okay, okay. Eh, no no Quasi come come fosse un quasi com come fosse un'invasione del tuo spazio privato in questo senso no?
Sì, ma soprattutto quando si indignano se non rispondi. Cioè oggettivamente io magari posso, nel mio tempo fuori da quello che è il lavoro e l'accordo che abbiamo pattuito, io posso essere anche sotto la doccia, per cui il telefono non me lo porto sotto la doccia posso essere con mia figlia, posso essere in qualsiasi posto e non devo giustificare il fatto del perché in quel momento non ho risposto. Nel momento in cui posso poi, ehm, ti chiamo, ti rispondo, insomma faccio in modo di farti avere le risposte che tu hai bisogno.
Eh, no. A assolutamente, assolutamen Di non di non non lasciarti in sospeso quantomeno. Ehm, volevo
Sì, anche se ripeto, mhmm, bisognerebbe anche così avere una sorta di codice etico che ti insegna
Darsi na regolata, detto proprio in parole po <chuckles> No, no, ehm, questo sic assolutamente. Ehm, volevo chiederti questa cosa qua perché mi hai detto che ehm intanto l la parte principale del tuo lavoro deve rispettare determinati orari, pensi che il fatto di avere degli orari, ehm, tra virgolette "imposti" e che hai accettato in questo caso, ti permette in qualche modo di delimitare ehm anco in maniera mo un pochettino più netta il confine tra il lavoro e la vita privata, nel senso rispetto a chi magari è totalmente in smart working, che invece, ehm, come dire deve quasi auto delimitarsi gli spazi, no, e il tempo destinato all'una e all'altra cosa.
Esatto per tutti. Sì.